Şimdi ben, eee, bekâr bir anneyim, emm, eee, benim için 2 tane hayat var: Biri çocuklarımla olduğum ayın 15 günü, bir de, ııı, o yalnız olduğum 15 gün. Eee, şimdi çocuklarımla olduğumda, şimdi, iii, okula götürdüğümde ya da, işte, bir doğum gününe götürdüğümde çocuğu ben mini etek giyemem, topuklu ayakkabı, mini etek. Çünkü çocuğun peşinde koşturuyorsun, küçük olan, işte, 7 yaşında, çantası var, işte, bir şeyleri dökülüyor, topluyorsun falan, hani, emm, rahat edemem. O anlamda, eee, ve biraz da, hani, ş ııı, ne bileyim ben, hani, eee, annesin falan, hani, daha şeysindir böyle. Tabii ki de ben orada makyajımı yaparım, işte, üstümde gömleğimi giyerim, kotumu giyerim, gayet güzel, hani parfümümü sıkarım. Eee, hiçbir zaman şeyi sevmiyorum bu arada, işte, eşofmanla gidiyorlar, böyle, çocukları bırakıyorlar pijamayla gider gibi. Asla öyle bir tarzım yoktur. Her zaman, işte, eee, nasıl çıkıyorsam dışarı öyle çıkarım yani. Hani, arabadan bıraksam dahi, olur da bir şey olur, arabadan inmem gerekirse, hani, n şey olmayayım diye yani. Ya, ne bileyim, araba bozulur, bir şey olur. Yani her zaman, hani, hazırlıklı olmak.
Evet. Hıı. Mantıklı. Hıı. Evet. Hıh. E, enteresan. Ya, sen bir de, hani, mesela spor yaptığını da söyledin. Hani özellikle, hani, her zaman spor yaptığım insana muhakkak bunun bir bölümde, yani, ç herhâlde o 15 günü yapmıyorsun sadece. Muhakkak. çocuklar varken de yapıyorsun. Ona rağmen, hani, bir araba işte, mesela orada böyle bir yerden de sen bir spor salonundan da çıktığında yine spor kıyafetleriyle çıkmamaya gayret ediyorsun diye anlıyorum ben. Yani yine o dış mekânda, hani, bir yerler varsa bir şeyler, "Şuradan ya şu çocuğu da alayım, şuradan bırakayım." şeye kaçmadan gibi bir şey değil de, orada bile senin kendi özgüvenini tazeleyen, ııı, şeyler giyiyorsun, anladığım kadarıyla.
Hı hı. Tabii. He, spor Hıı. Evet. Yani Ya, spor kıyafetlerim de güzel ama, yani, onlarla çıkabilirim. Ya, ben, böyle, pijamamsı eşofman giyerler ya böyle hani. Kalkıp evden, işte, "5 dakika çocuğu bırakayım sabah geleyim, evime döneceğim."
Hı. Ha, senin kastın, böyle, biraz diz yapmış eşofman filan. <chuckles> Öyle iyice, böyle, bir, hani, sa salmış bir hava. <chuckles> Ha, sen onu sevmiyorsun. Spor kıyafeti değil, anladım. Hıı.
Evet, evet, aynen öyle. Pijama modu yani. <chuckles> Tabii ki, ondan bahsediyorum. Yoksa Tabii, yok. Yani, taytımı giyerim üstüne, işte, şeyimi spor ayakkabılarım falan güzeldir, yani, onlarla giderim. Sıkıntı yok Yani, benim demek istediğim kendime özen göstermeyi seviyorum. Bu benim psikolojimi yükseltiyor.
Tamam. Evet, şimdi daha net oldu. Iıı, ben, böyle, şey gibi anladım: Acaba dedim, hani, spor kıyafetiyle hiç Bazen insanlar vardır ya, geçmişte biraz böyleydi. Eee, spor kıyafetiyle hiç sokakta dolaşılmazdı, değil mi? Böyle, belli insanlar sadece, böyle, her zaman, hani, he hep, böyle, bir derler ya, "iki dirhem bir çekirdek" gezer. Bir an, böyle, zorlanmıştım, şimdi daha net oldu. Teşekkürler o netleştirmeyi yaptığın için. Peki, eh, o, eee, bekâr anne kısmını da merak ediyorum ya. Orada, hani, eee, sporunu yapan, kendine bakan, ııı, bu kadın, hani, bu özgüvenini ne nasıl gösteriyor? O, ııı, kendi başına, yani, çocuklarla birtakım, hani, yükümlülüklerin olmadığı zamanda bunu giyiminde nasıl ifade ediyorsun?
Aynen. Hayır, hayır. Yok, yok. Yok, yok. Aynen. <chuckles> Ne demek. Tamam. Evet. Evet.